Mmh.
Donc ça serait pour nous 2, oui, un but, mais pas d'apprendre d'aller dans une classe avec 20 personnes, c'est pas c'est pas là que j'ai envie d'apprendre à parler l'italien hein. C'est vraiment, heu, c'est vraiment en étant sur une terrasse d'un café ou en allant faire les courses au magasin ou en rencontrant mes voisins, par exemple, hein.
Non, ça reste des habitants plutôt. Tout à fait, en habitant, heu, dans le pays, quoi, comme tu disais tout à l'heure. D'accord. Bah tu vois, moi, c c'est j'ai un peu la même sensation pour l'espagnol, en fait. J'ai appris l'espagnol aussi, heu, assez rapidement puisque c'était p quand j'étais au au au lycée, en fait, il fallait absolument que j'apprenne l'espagnol, heu heu, très rapidement et c'est vrai qu'en en allant en Espagne pendant les 2 mois, l'été où j'avais travaillé, eh bah, j'avais rattrapé presque, tu vois, me niveau des personnes qui avaient fait 1 an d'école hein. Je dis pas ça vraiment, heu, pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment incroyable, quoi, tu vois?
Directement, ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Et oui, c'est une évidence. Non, non. C'est une évidence, quand tu es sur place et que tu es obligé de parler la langue, heu, voilà, c'est c'est
On veut juste dire ça. C'est ça, tu es obligé, sinon, tu tu tu vis pas, en fait, tu peux pas, heu, comme tu dis, heu heu, tu te lèves, il faut que tu ailles faire tes courses, heu, il faut que tu demandes ton ta ton chemin dans la rue ou ou ailleurs, tu es obligé de parler la langue et c'est ça qui te pousse en dehors de ta zone de confort et qui te dit: «Allez, j'a j'apprends, j'apprends, j'apprends» et là, tu devrais tu deviens, heu, une vraie éponge, quoi, comme on dit.
Ouais. Exactement. Oui. Effectivement et puis, heu, il y a une chose aussi quand on apprend une langue, on a toujours la peur de se tromper. On a honte un petit peu de parler parce qu'on a peur de dire une bêtise et en fait, quand tu es sur place, heu, tu es obligé de le faire. Donc tu vas dire la bêtise, de toute façon, tu vas le faire. Donc s une fois que tu t'es mis ça dans la tête, bon, beh, voilà, tu parles, tu vois, heu? Moi, j'habitais par exemple, j'habitais au sud de de San Paolo, heu, au Brésil, à côté de du circuit de formule 1 Interlagos
Oui, je suis d'accord. Oui, oui. Ouais et puis Oui. D'accord.
qui s'appelle l'autodrome et quand on me demandait où j'habitais, je disais, heu, Autodromo, tu vois? Comme on le dirait dans une langue latine, en italien et les gens comprenaient pas. Parce que l'accent, c'est pas Autodromo c'est Autodromo. Si tu appuies pas sur le bon O, les gens, ils vont pas comprendre et si tu lis ça dans un livre, tu sauras pas exactement comment le dire.
Oui. D'accord. Ah oui.

Bah, j'aimerais bien me remettre à l'espagnol parce que je l'ai comme je disais, j'ai j'ai vécu en Espagne, donc, heu, je l'ai appris là-bas, mais après, heu, je l'ai utilisé aussi dans le cadre de mes études, mais après, je l'ai perdu, en fait, et j'aimerais bien retrouver ce, heu, cette, heu, tu vois? De le de l de le parler, q que j'ai pas à réfléchir, comme c'est pour l'ang q avoir les mêmes réflexes en espagnol qu'en anglais que j'ai aujourd'hui. Tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends je comprends. Ça m'arrive aussi heu, ce
Donc ça, j'aimerais beaucoup, moi, ça sera un challenge, mais j'aimerais beaucoup le le réaliser, vraiment.
Ça m'arrive aussi de perdre, heu, même q si en ce moment, je je vis au Portugal, à la maison, on parle français et, heu, ma femme, heu, travaille en anglais, donc heu, heu, finalement, je vais perdu beaucoup de mon portugais. À la fin de mon séjour au Brésil- je suis resté plusieurs années, hein- les gens avaient du mal à faire la différence, heu, pour mon accent. Il fallait vraiment qu'il y ait un mot que je prononce pas correctement pour qu'ils me disent: «Ah, tu es pas né au Brésil, toi.» Parce que sinon, j'avais un brésilien, heu, presque parfait, et du coup, ça aussi, je l'ai perdu: l'accent, quelques mots, le fait de penser en portugais tout simplement.
Mmh mh. Ah bah dis donc, bravo! Bravo!
C'est ça.
Oui, bah c'est ça, la nuance. C'est là quand tu sais que tu maîtrises la langue, c'est quand tu as plus à réfléchir, quand on le switch se fait automatiquement dans ta tête, en fait. Mmh.
Mmh mh. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. J'aurais besoin d'aller, heu, parler, d'aller vivre aussi dans un pays, heu, anglophone pour, heu, parfaire mon anglais et mon accent surtout, mais, heu, je je sais pas trop, heu, quoi choisir, heu. Je sais pas, je sais pas. Comme pays, heu, anglophone, il y a pas vraiment de pays qui m'attire, des pays qui parlent français, mmh.
Mais tu es pas attiré, je sais pas, par, heu, le Canada par exemple, où tu aurais les 2 langues?
Mmh, pas du tout pas du tout!